Yok ya, tamamen beleş kredi diye almıştım ü üniversitede. Ben mühendislik okuyordum. Dedim ki fotoğrafçılık ne kadar zor olabilir. 5 kredi hemen hanemizde, böyle, artı olarak hayırlı olsun dedim ve, eee, aldım dersi. Eee, çok da bir şey öğrenmedim, ya. O, yani, başladığımda evet, ya, a, bu fotoğrafçılık dersinde bunu hatırlıyorum. Hımm, falan gibi hiçbir şey olmadı yani. Kamerayı aldım ve eve geldim. YouTube'dan
Eh, evet. Hı hı. Yani, aslında aralarında bir, iii, ilişki, bir korelasyon yoktu diye bahsediyorsun. Çok ilginç.
Çok. Hiç, hiç. Sıfır, sıfır. Bir alakası yok, yani. Kamerayı aldım ve eve geldim. YouTube'dan fotoğraf nasıl çekilir onu öğrendim, mesela, yani. Ö öyleydi. Çok alakasızdı benim için.
<giggles> Evet çok güzel. Eee, başlangıçta özellikle, eee, o zaman, eee, öğrenme aşamasında kaynaklarını genellikle YouTube gibi farklı yerlerden, eee, belli ki kendini geliştirmeye çalışmışsın. Eee, bu noktada mesela şunlar çok faydalıydı dediğin, eee, bazı yöntemler var mıydı?
Aynen. Var. Aslında özellikle, böyle, kameranın, özellikle s s s aldığın kamera, yani sende olan kameranın özelliklerini bilmek, eee, önemli. İşte, ne bileyim, beyaz ayarı, işte, ne bileyim, eee, modlar nereden değişir? denklanşör nerede? Eee, lens nasıl değişip, çıkarılıp, takılır? Aaa, evet, en basit şeyler, yani. Nasıl kullanabileceğinden bahsediyorum. Onları öğrenmek en etapta, şey, eee, önemli.
Tabii, tabii. Aslında teknik bilgilerden özellikle bahsediyorsun.